Да, д ну даже логикой мы тоже выбираем, ну вот он вообще, ну, у него зарплата 3 копейки, жилья нет, ничего нет, ну как бы не нравится. Ну мы же тоже так думаем, э, тут логика работает. Не только же химия <chuckles> как бы там очень много факторов сходится.
<laughs> Ну да. То есть Ну да. То есть получается, ты как бы доверяешь чуйке, но она не единственная, кто рь то есть она не единственная, кто принимает решение конечное.
Не всегда. Вот в этом случае Нет, нет, я вот уже от отличаю очень много. Я очень люблю это этим пользоваться, потому что, на самом деле, я же говорю, это же работа мозга. На наш мозг нас любит, оберегает. Поэтому, вот когда мне он говорит
Ну да. Ну да.
что-то странное, типа "беги". Вот иногда у меня такое, знаешь, даже было: я иду по улице, навс напротив идет парень, и вот там никого нет. И почему-то мне так захотелось на другую сторону перейти, не знаю, ну вот что-то такое вот.
Мгм. Мгм.
М. Поэтому я этому доверяю, пот не знаю. А вот в случае, когда ты хочешь сделать что-то новое в твоей жизни.
Ну да. Мгм.
А, опять же, потому что наш мозг нас оберегает, всё новое для него это как бы опасность, он те будет говорить: не делай этого. Это не то, что стресс, это реальная опасность, потому что вот раньше это было опасно. Вот там когда вот это всё формировалось, такие вот эти отделы мозга, да, вот он тогда действительно встретить что-то новое там, новое племя какое-то, новый зверь- это опасно для жизни. Поэтому мозг новое не любит. Да. Не пань
Это стресс, да. Да, так и есть. Мгм. Ну да. Ну да, это что-то прям в ДНК вбилось, что как бы новое- это, а, скорее всего, опасное.